あの、アドバイスいただけたらなと思ってることがあるんですけれど。
はい、何でしょうか？
はい。あの、結構 あの、友達とかと、あの集まる機会とかがたまにあったりして。
あ、そうなんですね。
あ、はい。で、まあそうやって集まった時に、うんと、まあ、その孤立すると言いますか、ま、なんか、ぐちょっとその、やっぱり、うん、集まりの中での会話ってのがちょっと、なんか違うじゃないすか、普段の少人数とかとは。
ああ。 まあ、確かにちょっと集まり、結構なそのなんでしょう、普段より大人数ってことですかね？
そうですね、やっぱ10人を超えたあたりとか、まあ、にじゅうにんぐらいとかも、はい。
ああ、となると 確かにちょっとこう違いますよね。
そうですよね。で、その、まあどういうところがちょっと結構気になるのかっていう部分なんですけど。まあやっぱりまず、例えまあ、あのだいたいですね、まあ20人以内ぐらいでは集まることがたまにあって、で、その場合に、まあ、ひなんかレンタルスペース的な、なんか割と広々と自由にい移動もできるような、あの、場所で、なんかまあ、午後ぐらいからなんか、集まって、なんか、缶のお酒を飲みながら、あ、なんか、おやあのご飯も食べながらみたいな感じでゆったり過ごすみたいな感じなんですけれど。
はい。 あ。 なるほど。 あ、いいですね。
そうですね、ま、そういうコンセプト自体全然すごい好きですし、あのいいんですけれど、あの、ま、まず、例えばじゃあ1つのグループでなんか、え、5、6人ぐらいでなんか喋ってるとか6、7人ぐらい喋ってるみたいになった時に
はい。
ま、そのグループ全体で発言するってのもなんかすごいちょっと気が引けると言いますか。
気が引ける、えっとどういうことでしょうか？
はい。 自分の発言が、まあその5、6人なり7人ぐらいにから一気に注目がちょっと来るわけなので
ああ、確かにそれはあの結構緊張するというか、結構戸惑いを覚えますよね。
はい。 そうですね。なんでちょっとそういったタイミングでなんか発言するのに、なんかまあ躊躇するしますし、なんかその、やっぱ誰かが話していることに対して、まあ自分が思ったことがあって発言したいって思ったタイミングって、他の人も発言したいって思ってる時とか、思ってたりしますよね。
はい。 ああ、たし確かにタイミングかぶる時ってありますよね。
はい、だから自分が発言することによってやっぱ相手の発言タイム奪っちゃったりとかまあするから、やっぱその、あ、発言したいと思った時に、相手の顔を読みながら、あ、発言していいかなとかなんか見たりしてるうちに、まあ自分は発言せずとかなんかあったりして、まあ、それもそれで、なんかちょっと息苦しさというか、なんかまあちょっと結局聞いてるだけみたいな、うん。
ああ。 確かにそれはちょっと はい、す、結構やりづらさを覚えるというか、結構なんなんでしょう。ま、ちょ、うん、普段よりこう難しさを覚えてるわけですね。
ええ。 そうですね、やっぱりその、3、4人とかで話してる分にはなんか割と遠慮なく、もうその場でその場で、お互いにもうズカーッと好き放題言えばいいんですけど。なんかやっぱ6、7人とかになってくると、やっぱそれぞれの、なんかね、そのどっちが話すみたいな、ちょっと意識しながらじゃないと、ぐちゃぐちゃになっちゃうなっていうところで。
はい。 ぐちゃぐちゃになっちゃうというのをもう少し詳しく伺っても大丈夫でしょうか。
ああ、各々が好き放題話してしまうと、なんかもう誰が何を話してるか、聞き取りづらいというか、あの結構分かりづらくなると思うんですよね。
ああ、そうなったことって、もしかして実際にあったりしました？
まあやっぱそういうのは、はい、あの、あるし、まあお互いそういうのをなんか気にするから、ま、結構その発言は、結構みんな慎重にされてたりとか、ま、してる感じになってるんですよね。
ああ、結構その、その集まりっていうのは結構皆さんそのご自身と同じように、結構なんかこう、あの遠慮するというか、あのこう、まあ、どうどうぞ、どうぞみたいな感じのかい人が多いってことでしょうか？
はい。 ま、そうですね。
ああ。となると、なんていうんでしょう、ちょっと結構なんていうかこう、空白が生まれたりってすることってありますか？
ああ、いや、うんと、ま、それも、ま、たまには、まあ、あの、長い長時間いたりするので全然そういうこともあるようなあ、あの、あったりはすると思いますね。
ああ、でもまあまあ、なんていうんしょう、まあ、基本的には結構会話は繋がれていくっていう、そういう感じですかね？
はい、まあ、そうですね。
となるとそうですね、ま、結構まあ、あのまあ、その中でもこう特に、とりわけご自身が結構なんかこう、あのまあ、なんでしょう、あの、ま、様子を比較的見てしまって、それで、け結果として、あの、話さくなる話さなくなってしまうっていう感じですかね？
そうですね。ま、ほかとかその、例えば、全然そういった集まりの中でも、なんか各々散らばって、1対1で喋るとか、まあそういった場面も全然あるんですけど、例えば飲み物を取りに行った時に、ま、そこにいた人と一緒に喋るとか。
ああ、なるほど。
で、そうやってグループから、あの、別のグル外れて、まあ、個別で話すとかもあるんですけど、やっぱりその個別で話すっていっても、なんか全員と同じ、等しく仲が、あの、同じぐらい仲がいいってわけでもやっぱないので。
はい。 まあ、そうですよね。結構、距離感の違いというか、ありますよね。
はい。 そうですね、だから、なんか、あんまり、そんなに普段話してないような人たちと人と、なんか、ふ2人で話すみたいな、なったら、まあ、最初の方は会話が多少持っても、なんか、途中でちょっとネタ切れになるというか
ああ。
なんか、ちょっと、沈黙がすら生まれたりとかして、で、なんか、そうするとちょっと、気まずいなっていう感じになってきたり、まあ、するんですよね。
なるほど。そうですね。ちょっと聞いていて、ちょっと、1つ思いま思いましたのが、ちょっと、その、ま、結構その、ま、相手の様子を見て、ちょっと、なかなか言い出せないという風におっしゃってたと思うんですけども、一応そうですね、あの、こう、ま、一応あの、か会話のタイミングが、かぶってしまうっていうことだと思うんですけども、一応その、ま、会話の、何でしょうね、こう、お互いが、こう、あの、その、どうぞ、どうぞとなるパターンと、あの、言い出して、ちょっとかぶかぶっちゃったどうぞ、どうぞっていうパターンだと、おそらく、その、後者の方が、その、何て言うんでしょう、こう、あの、ちょ、バラタイミングの調整がしやすいんじゃないかな、っていう風な印象を受けたんですけど、そのあたりどうでしょうか？
はい。 はい。 ええ。 あ、はい。 はい。 はい。 ああ、そそうですね、あの、全然、そう、あの、まあ、両方、はい、あっていいのかなと思いました。
はい、なので、あ、りょ両方というかまあ、そうですね。あの、そうなるとそのその、まあ、割とその何でしょう、一旦一旦かぶるのま、かぶっても構わないというマインドセットで、ちょっとまあ、会話をこう進めていくっていうのも、こう、この方法の一つかなと思ったんですけども、そのあたりで調整するっていうのはどうでしょうか？
うん。 はい。 うーん。 なるほどですね。まあ、一旦とにかく言ってみた方がまあ、いいんじゃないかというところですね。
はい、あの通常だとそのまあ、あのかぶった場合、その相手も結構あのまあ、もう何でしょう、もういや、あの自分が話せるっていうタイプの人は、あ、結構少数派だと思いますので、そのまあ、かぶったらあのお互いにどうぞ、どうぞってやって、こうその、そこでこうあのどちらが話すべきかっていうの様子見ればいいわけですから、こう自分が最初からそのまあ、何でしょう、こう、あの、まあ、あの空白が明かないかなっていうふうに様子を伺ってると、相手がすん、相手っていうか周りがどんどん、どんどんあの、会話を進めていって、その結果その、ま、タイミングを見失ってしまうっていうふうに、もしかしたらなってるのかなというような予想が予想しました。
ええ。 ああ。 はい。 うーん。 あ、なるほどですね。確かにそれはあのありそうだなと、まあ思いまして、ま、確かに、まあ、あんまり遠慮しすぎてもあの結局話さ話せず過ぎていってしまうことにも、まあ、なると思いましたので、やっぱりそれはまあ多少かぶったらかぶったで、あの、まあ、お互い譲り合うというか、お互い両方話すみたいな感じで、あのやっていくっていう方が、ま、確かにその、ま、会話が、ま、楽しくなっていくんだろうなっていうのは、なんか今言われて気づきましたね。
はい。 はい、あと、そうですね。結構その、まあ、あの、まあ、結構会話が、話すことはなくなって、こう、気まずくなってしまうという風に先ほどおっしゃったと思うんですけども。やはりその、何て言うんでしょう、こう、まあ、その、ま、何かしら、こう、会話が盛り上がってるわけでわけですから、あの、そ、なんか、そちらの方に、ちょっと、「今あいつら何、あ、あいつあの人たち何の話をしてるか、ちょっと聞いてみないか？」みたいな感じで、こう、誘導するっていうのも、こう、方法の一つだと思ったんですけども、そのあたりどうでしょうか？
はい。 ええ。 はい。 ああ、なるほどですね。まあ、それでそっちの話に、ま、加わるとか、まあ、そういったやり方もあるっていうことですよね。
はい。まあ、ももし、例えば、その、ま、結構共通の知人とかがいたら、ちょっとそういう、まあ、そのその人の話題を出して、ちょっと、まあ、結構、何でしょうね。まあ、その人の、何て言うんでしょう、まあ、例えばですけど、いいところを、こう、お互いに言い合ったりとかして、こう、ま、何でしょう、その人のこと分かってるなみたいな風に、会話を進めるっていうのも方法の一つかなという風に思いました。
はい。 ああ、なるほどですね。まあ、そうやっていろんな話題の切り口もあるってことですね。
はい。あと、そうですね、あの、途中で、その、まあ、結構、その、6、しち7人で、こう、あの、まあ、ちょっと、あの、話し出すとちょっと、視線が集まって、あの、緊張するっていうことだったと思うんですけども。
うん。 うん。
その何て言うんでしょう、こう、ご自身でなんていうか、こう基本的にどちらかというと緊張するタイプだっていうふうに思ってたりってありますか？
うーん、そうですね、やっぱりその、多少あの、場をちょっとあの、支配するみたい支配と言いますか、ま、自分の発言でちょっとあの、埋まってしまうのは少し気になる部分がありますね。
なるほど。となるとちょっとあの、1つあの、まあ、何でしょう、こう入り口として思いついたのは、ちょっと特にこう自分の親しい友人1人に、ちょっとまあ、自分はこういうところがあって改転したいんだっていうふうにあの、お伝えしてですとそのなんか、何て言うんでしょう、こう、まあ、視線が集まった時に、自分がちょっとまあ、あがってしまったりだとかちょっと会話にどもってしまったりとかっていう時に、ちょっとその人に、ちょっとサポートしてもらうようにちょっとお願いしてみるっていうのも方法の1つかなと思ったんですが、そのあたりどうでしょうか？
はい。 はい。 ああ、なるほどですね。ま、その自分1人で解決しようとするだけじゃなくて、ま、そうやってあの、友人にあらかじめ打ち明けておくことで、ま、その、サポートを得ながらあの、会話に参加していけるっていうことですね。
はい、最初のうちはそうやってあの、まあ、何でしょう、こここう、心強いというか、信頼できるこう友人に助けてもらいながら、そうやって段々段々その経験を積んで、ちょっとまあそういったシチュエーションのなんでしょうね、こうまあ、ノウハウというかあの、まあ、経験を経験から学んでいくっていうこともやはりこう、コミュニケーションの上では結構大事なのかなというような印象おも受けました。
はい。 確かにそうですね。やっぱその、実際に発言してみないと、ま、どういう反応が実際にあるのかとかは、やっぱ経験していくことで分かるものですから、まあそれをやっぱしていくっていうために、まあそういったあの、環境づくりをやっていくっていうのが、まあ、重要なんだなというのを今話をしてて気づきましたね。
はい。 はい、なのでそうですね。まあ結構、まあ経験を積むという意味でも、ちょっとまあ、どんどん失敗していくというか、そうですね、あの、一応それはあの、ビジネスの場とかってってわけではないですよね？
はい。 あ、そうですね、あの全然、はい、趣味といいますか、はい。
あ、ずいう じ なのではい。なので結構なんでしょう、ま、失敗したとしても、その、あ、こう、損失はけを比較的小さいといいますか、むしろその、得るものの方が比較的多いと思いますので、どんどんどんどん、こう挑戦していって、で、どんどんどんどん、あの、ま、コミュニケーションま、おそらく、まあまあ、ちょっとまあ、コミュニケーションもちょっとスキルの伸ばし学習学習できるスキルの1つ-1つだと思っていて。
ええ。 ああ。 はい。 ええええ。
こうやってこう、なんなんでしょう、こう、失敗を通して、こうあの、そういったスキルを身につけていくっていうのも方法の1つかなというふうに思いました。
ああ、なるほどですね。ま、あの、今のこのグループの集まりでの、そのまあ、会話についての、ええ、自分が感じていたことに対して、まあ一つひとつ、あの、解決策を教えていただいてですね、ま、あの、ちょっとやってみることで、あの、より楽しい場になるし、ま、スキルというのも身につくるんじゃないのかっていうのを感じられたので、ま、ちょっと、ぜひそれやってみたいなと思いました。
はい。 はい、ぜひ、あのそういった経験をどんどん積んでいいやいただいて、あの、なんでしょう、最終的にはそういったことをなんもう意識しないぐらいのレベルまで成長していただいて、もうなんでしょう、よりこう、なんでしょう、あの、そういったことにあの、まあ、困難を覚えずに、あの、自然と楽しめるようにこう、ま、いい方向に、む向かっていただきたいなというふうに思います。
ええ。 はい。 あ、はい、わかりました。あの、色々と今日は相談に乗っていただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそあの、お話をき聞かせていただいて、ありがとうございました。失礼いたします。